Buona però.
Sì, però in realtà a me cioè certo se se magari ti ti si profumano tutti i vestiti per i prossimi 3 giorni un po' un lato negativo, però mi ricordo che l'odore di fritto è sempre buono da prima di cena.
Mh-mh. Mh. Poi ricordati che fritto è buono tutto, eh.
<chuckles> È vero, è vero. Anche i ghiaccioli, forse.
Mh-mh. Con la spugna. Sì. Oddio, forse quelli quelli si sciolgono, no?
<chuckles> Bello, bello. Ehm, e invece appunto <sniffs>
Mh. E e tu adesso cucini ancora questi panzerotti?